Bagaimana kamu tuh belajar ya, kal tapi tanpa, harus terjebak gitu loh, dalam tutorial saja, gitu?
Oke, wah kalau ini lumayan, eee, menarik sih, Kak, soalnya aku nih, kebetulan lagi belajar, software editing video gitu. Jadi, ceritanya tuh aku mau jadi vlogger gitu loh, ciye. <laughs> Jadi jadi ceritanya aku tuh mau jadi vlogger, aku tuh pengen ngevlog, sebenernya aku tuh suka vlog itu memang dari dulu ya, dari aku, eee, remaja gitu. Nah tapi, akhir-akhir ini aku tuh lagi mau mulai mengembangkan lagi nih, hobi aku ngevlog. Nah, ngevlognya itu udah oke lah, Kak, aku kadang, suka merekam, eee, footage-footage ya, ada footage-footage, ada rekaman-rekaman video yang sudah tersimpan nih di, eee, kamera aku atau di handphone aku. Nah, pas proses mau mengeditnya itu, otomatis kan aku kalau lagi belajar software baru, pastinya harus tonton tutorial dulu dong gitu, jadi memang harus, jadi nonton tutorial itu wajib, tapi jangan sampai nonton doang, tetap harus dipraktekkan seperti itu, Kak, kalau aku ya.
Hmm. Mmm. Mmm, ya ya ya ya ya ya. Mmm, mhm. Mmm. Iya. Ah hah. Paham, Mbak, iya iya iya iya iya iya iya. Mmm. Mhm. Oh, oke oke oke. Iya, ya ya ya. Jadi berarti memang mungkin ini yang jadi masalah ketika orang itu banyak yang cuman nonton saja, tapi nggak pernah dipraktekkan. Nah, kalau kamu intinya harus dipraktekkan gitu. Nah, seberapa iya sih, sebenarnya kan gini, orang kan kapasitas satu kapasitas beda-beda ya, setiap orang, eee, kece apa, ke kemampuannya mencerap sesuatu yang baru, kemudian yang ke-2 juga kesibukan, faktor kesibukan, kemudian yang ke-3 juga faktor konsistensi ya, kan. Nah, menurut kamu, eee, bagaimana, apakah kamu punya ketiga-tiganya, atau mungkin, ada faktor lain yang sebenarnya bisa mempengaruhi supaya kita nggak terjebak gitu loh, di tutorial saja, itu?
Mhm. Nah, bener. Iya. Mhm, betul betul. Mhm mhm.